Well, ako ang ginagawa ko talaga, parang naka-instill sa utak ko yung, kahit anong situation mag-show up pa rin ako. Kumbaga, may marami kasi tayong mga alam mo, parang na-realize ko lang siya lately na, marami akong mga bagay na na-mi-miss dahil lang tinatamad ako sa araw na 'yon, or 'di kaya, wala akong ganang gawin 'yon. Kunyari, may mga situation, or gatherings, or kung anuman 'yan, na mga activities na parang, hindi ako dumadalo dahil lang tinamad ako, no'ng mga times na 'yon. Siguro, ang ginagawa ko ngayon, para naman ma-motivate 'yong sarili ko, 'yon nga, parang tinatatak ko talaga sa utak ko na, ayoko nang maka-miss pa ng mga bagay na, ah, parang pagsisisihan ko din sa huli, kumbaga. Kasi nga, mahirap 'yon, eh, kunyari, um, yung gusto mo siyang gawin, pero yung tinatamad ka. Maganda siguro kung talagang maghanap ka ng inspiration kumbaga, yung talagang ins para ma-inspired ka na gawin 'yon kahit gaano ka man katamad, kumbaga. At tsaka, siguro disiplina na lang din sa sarili, kung paano ka, ah, mag-sho-show up pa rin, kahit na ganyan na tinatamad ka, o 'di kaya wal walang-wala ka na talagang gana, oo.
Hmm. Hmm. M Mm. Oo, oo. Mm, oo. Oh. Tama, oo. Oo. Oo. Korek, korek. Naano ako do'n sa ano, kunwari may gathering, tapos, ah, tinatamad ka, so, parang kulang 'yong ano mo. Minsan, nahuhuli tayo sa tsismis, 'di ba, parang gano'n. <chuckles> Kaya 'yon na lang yung motivation. <laughs> Pero ano yung, usually ang nag-ti-trigger sa'yo, para na maging tamad, o mawalan ng gana para, ah, kunwari sa trabaho o pumunta sa mga, sa mga events-events na mga gano'n, yung sinabi mo kanina, ano yung nag-ti-trigger para, umayaw ka o maging tamad?
Oo. <chuckles> 'Yon, <chuckles> oo, minsan. <chuckles> Oo. M Oo.

Napapansin ko mainly ang nagti-trigger talaga sa'kin if sobrang pagod ako or di kaya parang, um, sobrang lungkot ko. Kasi may mga araw talaga hindi naman maiiwasan na magkaroon ng mga araw talaga na parang feel mo down na down ka. Ah, ayaw mong gus ayaw mong bumangon, ayaw mong gumawa ng kahit anong mga bagay. Sa tingin ko 'yon yung isang factor na talagang nagti-trigger kung bakit nagiging tamad ako minsan kasi minsan dahil sa sobrang kalungkutan natin gusto natin, ah, don lang tayo sa kuwarto natin, nagmumukmok, which is na-realize ko na hindi pala siya okey kasi the more na nagmumukmok ka, mas lalong dumadami yung iniisip mo, mas lalong hindi nawawala yung mga stress sa katawan mo, hindi mo nare-release. Tapos, siyempre totoo nami-miss out mo yung mga bagay na sana ginawa mo pa lang, tas 'yon yung isang rason kung bakit, um, tina-try ko mag-show up ngayon kasi parang in the end kasi minsan iniisip ko na, "Ay, sayang pala dapat pala nag-attend na lang ako", kasi totoo yung sinabi mo ano na minsan may mga chika na, na hindi mo na na <laughs> hindi mo na nata-track kasi wala ka nga, eh, hindi ka na, wala hindi ka naki-join, oo mga gano'ng moments ba.
Korek. Mm. Mm. Korek. Mm. Mhm. Totoo. Mhm. Ah. Oo. Ora mismo. Oo. Oo. Ay, masu-surprise ka na lang may ganong pangyayari na pala 'di ba? Sayang yung <chuckles> sayang yung time hindi mo napun na ano hindi mo na-experience, hindi mo na tawag nito nakita, sayang. <chuckles> Pero may, iba pa ba may mga <smacks lips> maliit na bagay na tricks aside don sa parang kinokondisyon mo yung, ah, isip mo? May iba ka pa bang tricks na kunwari tinatamad ka pero diretso ka bumangon may or kaya naman ba, ah, 'di ba kasi yung iba, ah, parang winiwisik mo na yung tubig sa mukha ganon ba? Ikaw ba anong mga, ah, simpleng bagay o simple tricks na laging effective para sa'yo para bumangon?
Mm. <chuckles> It's true. Totoo 'yan. Hmm. Hmm. Mm. Totoo. Oh. Ako siguro bukod don sa pag-iisip na kailangan kong mag-show up, siguro iniisip ko din na ano, ah, minsan kasi yung mga bagay na pinupuntahan ko kasi 'yon nga sayang, sayang 'yong moment. Iniisip ko na, kapag hindi ako pumunta lalo na kung maganda, kunyari kung may minsan may mga pinupuntahan ka um, like ini-iskedyul na pupuntang dagat ganon or what, tapos minsan dahil tinatamad ka hindi ka pupunta, pero 'yong mga gano'n parang iniisip ko talaga na ano, eh, na kailangan ko pumunta para naman makapag-unwind kahit papaano kasi mahi mahirap kung mas lalo kang magpapalugmok don sa lungkot na nafe-feel mo kasi parang don ka mas aano talaga, eh, parang mas malulungkot ka kapag wala kang masyadong ginagawa talaga. So as much as possible dini-distract ko talaga yung sarili ko, oo.
Oo. Oo. Mm. Oo. Mm.